हुँ, जी, जी, अगर मैं अ, अपने आदतों में बदलाव की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जितना हम अ, प्रदूषण वाली चीज़ें जो उपयोग कर रहे हैं जैसे प्लास्टिक का उपयोग हम कहेंगे। उसका उपयोग जो है हम बहुत ज़्यादा स्तर पे कर रहे हैं और मुझे लग रहा है इस स्तर को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्लास्टिक इतनी ज़्यादा अ, हो चुकी है कि आज आज तो हमारे समुद्रों में, नदी में ये खूब पाई जा रहे हैं और इससे जो हमारे जीव हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। आपने कुछ ऐसा न्यूज़ सुना है क्या?
हाँ। हाँ, वो तो है कि जैसे मैं देखती हूँ, लगातार रील्स पे आ जाता है कभी-कभार न्यूज़ पे भी आ जाता है, कि जो है पेड़-पौधे कहीं काटे जा रहे हैं या फिर कहीं-कहीं पूरा-पूरा सपाट जंगल ही उड़ा दिया जा रहा है। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ के जो जीव-ईव होते हैं, जंगली जीव होते हैं, चील, पक्षी ये सब होते हैं, वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, हाथी वग़ैरह जितने भी जंगली जानवर होते हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती और फिर तभी तो वो इधर-उधर घुस के फिर इंसानों के इलाके में घुस के नुकसान पहुँचाते हैं, फिर सबको लगता है कि ये क्या हो रहा है?
उ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, जी, जी।

हाँ, वो तो है ही और मुझे लगता है ना कि इस सब का सबसे ज़्यादा अगर असर किसी पे पड़ा है, तो वो है आम आदमी और या तो फ़िर बहुत ही जो गरीब लोग हैं वो। क्योंकि जैसे जो खेती वग़ैरह करते हैं या फ़िर जो छोटी-मोटी व्यवसाय करके अपना जीवन चलाते हैं, उन सबको इन सबका असर पड़ रहा है। लेक़िन हमारी जो सरकार है वो इन लोगों को क्यों देखेगी? क्योंकि उनसे तो कुछ मिल नहीं पाता है। तो, वो उन्हें देखती है जिनसे उनको कुछ फ़ायदा होता है, तो ये सारी चीज़ें जबकि नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ये हमारा देश है और देश में जिन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए जो जड़ हैं मुझे लगता है सबसे पहले उस पे काम करना चाहिए।
हुँ। जी, जी। बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल।